Но это тоже, но мне больше какой вид еды я бы в этот день дня вот попробовала, наверное, мне больше как-то вот с этой точки зрения. Э, то есть, если мы говорим там с утра непонятно чего там в холодильнике, то тут вот да. Вот уже обсудили омлет там или вот с каких-нибудь там замороженных овощей подразморозить, или вот помидор какой-нибудь лежит, э, вот там вот что-то такое, замечательный вообще завтрак, и сытный. Если ещё какая-нибудь зелень где-то завалялась, ну ладно, может, зелень- это я уже прям слишком много хочу.
А, понятно. <laughs> Да-да-да. Мгм. <laughs> <laughs> Да, главное, чтобы не жёлтое, да? <chuckles>
Ну да да, это да.
<laughs>
Э, вот. Если это, например, ближе к обеду время, то есть, ну, не завтрак, не завтрак то тут есть варианты. Если я прям, <chuckles> ну вот смотри, если я прям голодная-голодная
Мгм. Н-да. Какие? <chuckles> Да.
То есть чего-то надо, чтобы быстрее было там приготовить, например, да.
Ну да.
А, то как вариант, наверное, это какие-нибудь, самое простое, это какие-нибудь там, пасту какую-нибудь сделать, какую-нибудь спагетти, да.
М, ну да.
И к ней мгм.
То есть, э, заготовки из круп, э, макарон, ну у тебя всегда, да, хранятся в шкафу? <chuckles>
Мгм. Ну да да, и мне кажется, так у многих людей, на самом деле, потому что это такие, знаешь, вещи, которые хранятся долго, не портятся практически, ну, и такой <chuckles> стратегический запас.
Мгм. <laughs> Да, <chuckles> на голодные времена как раз.
То есть да. Да. Именно именно какие-нибудь крупы, какой-нибудь что-нибудь, кстати, по поводу круп, а вот если это опять-таки обед, э, можно использовать те же яйца, но теперь, например, не омлет, а просто какую-нибудь глазунью пожарить и к ней там гречку, например, сварить. Такой вот простой, но вкусненький вот обед.
Да. О, ну, хороший рецепт.